มีประหม่าเรื่องภาษาอะค่ะ คือเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษ แล้วเราก็รู้สึกว่า แบบว่า "เฮ้ย ไปแล้วเราฟังไม่ออกแล้วจะทำยังไงเนี่ย? แล้วถ้าเราพูดไม่ได้ล่ะ? ถ้าเกิดเขาถาม" เพราะว่าเราจะพอรู้อยู่แล้วว่า ไปอบรมพวกเนี้ยมันจะต้องมีแบบเวิร์กช็อปแน่นอนใช่ไหมคะ ซึ่งเวิร์กช็อปอะมันก็ต้องมีแบบ เออ ออกไปพูด ออกไปพรีเซนต์ อะไรอย่างเงี้ย เราก็กังวลเรื่องภาษาเนี่ยแหละค่ะว่า เหมือนแบบจะรอดไหม? จะฟังออกไหม? จะพูดแล้วเขาเข้าใจไหม? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ เป็นการกังวลในเรื่องงาน ในเรื่องภาษามากกว่าการที่จะไปที่ เอ่อ ไป ไปคนเดียวเนาะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ พอไปถึงจริง ๆ อะ ภาพที่เราคิดไว้ว่า เราจะต้องได้ใช้ภาษาในการเวิร์กช็อปอะ เป็นยังไงบ้างคะ? ในความเป็นจริง
ใช่ อือฮึ ก็ได้ใช้แหละค่ะ <laughs> แต่ว่า แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหา ใช่ แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหา เพราะว่าเหมือนเขาก็เข้าใจ คือพอไป เอาจริง ๆ นะเราก็รู้สึกว่า เออ ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย เราก็พูดไป การที่เขาฟังไม่ออก เขา เดี๋ยวเขาก็ถามเรามาใหม่เองอะ แล้วเราก็อธิบายใหม่ แค่นั้น มัน มันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง ใช่ ใช่ คือเหมือนกับว่า อะ ถึงสถานการณ์นั้นน่ะมันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ไงคะ คือเหมือนแบบ "อ้าว ฉันพูดแล้วเธอไม่เข้าใจเหรอ? อะ ได้ เดี๋ยวฉันอธิบายใหม่" แล้วก็อาจจะออกท่าทางมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ย
<laughs> สมไต เออ <chuckles> อืม มันไม่ได้ไม่ น่ากลัวอย่างที่เราคิด อา อือฮึ